E quindi niente volevo chiederti come le hai conosciute, perché stai descrivendo <chuckles>
<laughs> Ma forse ci stiamo conosciute in una in un'altra vita.
Mh, sì. No, no, in questo, in quest <chuckles>
Oddio, no, ma vedi allora che è una cosa vera, è reale, ma
Ma come no? Guarda
ma io una volta sentivo questa ragazza, che, mhmm, poi non non ci siamo più frequentate in am mhmm, però come ami come amiche e lei diceva: "Guarda ehm" Mhmm, parlando di un'altra persona diceva: "Mah guarda, non so chi, non so com com perché si atteggia così tanto, perché comunque io, ehm, in confronto a lei ho 8000 followers, quindi chi si crede di essere?"
Per ovvi motivi. E per <chuckles> Esatto, le l lei è una nullità cosa vuole? <chuckles>
<laughs> Esatto. I so' rimasta molto sconcertata dico la verità, ho etto: "Ma, uhm, qui c'è qualche problema, cioè qui c'è veramente, veramente qualche problema, qualcosa non va."
Oddi Sì. Sì, sì, sì, da tanti problemi, tanti, tanti. <chuckles> No comunq
<chuckles> E se usi questo per sentirti superiore come metro di paragone, eh, siamo proprio alla frutta, mah Sì, esa
"Andiamo bene", <chuckles> come dico siamo alla frutta, Cafe. Ehm, no, mia mamma a volte all'inizio, adesso non lo fa più, ha capito per f mi chiamava e ha detto: "Puoi mettere mi piace a questa foto?"
Ah-ah. Ma ma veramente?
Pensa te come siamo messi, e quindi
Oddi
direi le tecnologie de decisamente cambiano, ehm, insomma <chuckles>
Vero sì, sì, sì. E tu le mettevi i mi piace per farla co contenta, alla fine? <chuckles>
No, macché, ehm, 1 volta ogni 10 mettevo mi piace, così non mi troppo fastidio, ma non dovevo prendere questa abitudine assolutamente. <chuckles> Comunque
<laughs> Okay. E vabbè dai, ehm, ottima conversazione, son d'accordo con te.
Grazie mille. Ciao.
Grazie, ciao, cia ciao.

È vero, è vero. D vero. Poi cioè mo i sì sì.
Mia mamma a volte non ha f non ha dici: "Ma non posso più scrivere a nessuno?". Etto ma mando un messaggio normale, cioè perché devi sempre per lei non c'era un'altra opzione, ormai, al di fuori di
<laughs> È vero, è vero, perché ormai anche mandare un messaggio normale, uhm, quasi non ti viene proprio, è una cosa proprio obsoleta ormai, se ci pensi.
Mh, che strana. E infatti
Mentre invece t anni fa, io ricordo quando ero piccola e ragazzina, c'erano solo gli sms, quando ero piccola, e
E ci mandavamo i TVB.
Esa esatto.